Also, sagst du jetzt erst mal priorisieren, dass ich 'n soziales Leben bekomme, bevor ich mich hier um das das
Ja. Bevor du sagst: „Jetzt lege ich jetzt lege ich mich wieder ins Bett.“
Ja, okay, okay. Ich glau ich glaube
Also, dass du hm, dass du halt dich darauf
Ja, also, ich glaube, das ist 'n sehr hilfreicher Tipp.
Ja, ich glaube, äh, dass du dann hast du so 'ne Aufgabe, weißt du? Dann schläft dein Gehirn wahrscheinlich also, sucht dein Gehirn auch nicht so nach: „Oh, jetzt will ich runterfahren.“ Also, erst mal die die Screentime echt minimieren, so so weit du das kannst. Guck schau mal bisschen hin: „Okay, was“ oder mach dir schreib dir erst mal auf, wie oft bist du denn mach dir doch mal so von Montag bis Sonntag 'ne Liste: „W wie oft bin ich denn eigentlich da vor dem Screen?“ Und dann mal zu schauen: „Okay, das ist echt 'n bisschen too much an einigen Tagen“ und wie du das minimieren kannst, indem du halt, ähm, versuchst, soziale Kontakte aufzubauen.
Ja. Wow, Dankeschön. Also, ich glaube, jetzt bin ich richtig ready, um um irgendwie wieder die die die nächste Woche zu überleben, ohne dass ich da so 'n bisschen, ähm, ja, in diese Schlafprobleme wieder reinrutsche. Also, ich glaube ich habe richtig Motivation jetzt sogar aus diesem Gespräch mitgenommen, ähm, irgendwie rauszugehen und neue Freunde zu k zu oder irgendwie neue Kontakte zu knüpfen. Ich danke dir vielmals.
<laughs> Ja. Oh, sehr schön. Ach, das freut mich. Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dir helfen konnte. Sehr schön. Okay.
M ja, Dankeschön auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.